لأ ممكن فعلًا أحاول أعمل كده، هي الفكرة بس إن آآ أ أنا ممكن من جوايا أكون مش متقبلة الشخصية نفسها في التعامل، يعني مثلًا أنا أفتكر في أول جوازي مثلًا كنت مثلًا لمّا أزعل أو أعيط أو أيًا كان، طبعًا ما بقيتش باعيط خلاص جه لي بَلادة، <laughs> بس في الأول لمّا كنت مثلًا أزعل أو أعيط أو آخد جنب أو كده، <clears throat> ما ما كانش في الجزء ال العاطفي ده، اللي هو اللو لأ خلاص والله معلش، أنا عارف إن أنا زعلتِك، أنا مش عارفة إيه، هو بيحس إن مو خلاص ما دام أنا سكتت أو ما دام آمم ما اتكلمتش في حاجة، فخلاص. فطبعًا لمّا خلفنا بنت آآ البنات كلّهم يعني آآ، الهرمونات بتبقى طافحة عليهم زي ما بيقولوا كده <chuckles> فطبعًا هي مبهدلاه بقى، آه، فمبهدلاه بقى فطبعًا هو بيتعامل بنفس الطريقة مثلًا لمّا تزعل يروح متريق، ف فأقول له: "أنت بتتريق ليه ما ينفعش تتريق، أنت المفروض تحضنها، المفروض تقول لها طب معلش، لأ والله كان المفروض تعملي كذا." فطبعًا هي اللي مجنناه أكتر دلوقتي لأن أنا خلاص، ما بقيتش باعمل كده. بس إمم.
امم. آه. إمم. أكيد آه، آه، حساسين. إمم. إمم. آه. آه. بُصّي، هو واضح إن هو إتربّى على أسلوب تربية معيّن كده ويعني، آآ، طبعًا بيبقى ده جاي برضه من النشأة ن نفسها بتاعته بتاعة البيت يعني وإن ال بيبقى ساعات الأب هو المُسيطر بطريقة يعني آمم، يعني أع عالية شوية على البيت كلّه، بيبقى الأم برضه دورها محدود شوية في ال إنها تقول رأيها أو كده، فأنتِ ات آآ، اتصدمتِ بقى بالموضوع دَوَّة وأنتِ مش هتغيّري منه يعني في يوم وليلة، فحاولي إن أنت تاخدي
إمم، عندِك حق. أنا مش هاغيّر، بس أنا مبسوطة بقى باللي بنتي بتعملوه فيه الصراحة، <giggles> أيوه.
آه، بالضبط هي هتاخد حقِك بقى كده. ف <chuckles> فأنتِ يعني خلّي الموضوع ما يضغطش على أعصابِك وكمان ما تكتميش في نفسِك أوي كده وتقعُدي تعيطي وت لأ، د يعني السكوت لمّا ب لمّا م لمّا م يعني آآ، ما تسكتيش أبدًا على حاجة تضايقِك، السكوت بيتراكم جواكِ وبيكسرِك من جوّه، لأ، حاولي برضه إن أنتِ تقولي اللي مضايقِك وما تتكسفيش خالص يعني. ف شوية، شوية هو هيبقى هادي وهيحِس بيكِ و وموضوع بنتِك بقى ده سيبيها هي بقى اللي تتعامل بقى، دي جات لِك يعني من عند ربنا يعني.
امم. أيوه هاسيبها له بقى وخلاص، هاسيبها عليه، <laughs> أيوه. بُصّي والله كنت مرتاحة جدًا جدًا معاكِ في الكلام، مُجرد الفضفضة بس كده حسّيت إن لأ، يعني أنا فُقت كده وبقيت باضحك و لأ والله مبسوطة جدًا بالكلام معاكِ، وأكيد لو في أي حاجة تانية هاجي لِك حتى أفضفض بس كده، هارتاح يعني. شكرًا جدًا.
آه. <laughs> آه. حبيبتي. حبيبتي، أنا معاكِ في أي وقت وتحت أمرِك وأي وقت تعوزيني أنا موجودة.